Hı hı. Eee, aslında ben biraz daha anlık yaşayan insanlarda Yani, evet, ne kadar çok böyle, işimde ya da kendi kariyerimde çok organize bir şekilde çalışıyor olsam da, hedeflerimi bu şekilde belirliyor olsam da, çok anlık yaşarım. Örneğin, hiç yokken, akşam bir anda böyle, dışarı çıkmak isterim ya da bir anda farklı bir şehre, bir ülkeye gitmek isterim. Kendi enerjimi daha çok, eee, stabil tutabileceğimi düşünüyorum. Yani, zaten, hayatın içerisindeki bütün s o stres, işte, eee, iş stresi ya da eş stresi, hayat, ev stresi vs. bunları düşündüğümüzde; bir kaçış
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Bazen çok zorlayıcı olabiliyor gerçekten, hayatın tüm bu stresleri ve karmaşası.
Değil mi, değil mi? Peki sende nasıl oluyor?
Benim için uzun vadeli planları almak, değil mi?
Hı hı. Evet, evet.
Ya, işte, ben biraz fazla detaycı davranabiliyorum. Bu da benim için o planlama sürecini çok uzatıyor ve bazen, eee, bu kadar uzun bir planlama sürecine girmektense aksiyon almak, ve anlık karar vermek, belki de daha, eee, doğru geliyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı.
Çünkü, mesela, ben uzun vadeli planlarımı yaparken, gerçekten uzun vadeler koyuyorum. Hani, bu 5 yıllık, 10 yıllık, belki on beş yıllık. <chuckles>
Hı hı. A, a! Ih. Bunlar gerçekten uzunmuş yani. Bu da bence tartışılması gereken ayrı bir konu. Çünkü eğer bu kadar uzun süreli, eee, hedefler koyarsan aslında hedefin ne olduğunu da unutursun zamanla. Çünkü bunu sürekli yazman gerekir ve kendi hayatında birtakım, eee, hani, seni eyleme geçiren, birtakım sözcüklerle ya da birtakım bildirilerle, sürekli böyle hafızanda tutman gerekir. Zor olur senin için.
Evet. Belki de. Hı hı. Evet. Evet. Ya, aslında ben planlarımı, uzun vadeli planlarımı özellikle, yazarım da. Mutlaka yazarım, listelerim, tablolarım, revize ederim. İşte, sonuçta o planladığım gibi hayat akmaz her zaman. İşte gerektiği yerlerde küçük revizeler de yaparım. <chuckles> Ya bayağı böyle, eee, tablo tablo <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hı hı, güzel. Hı hı. Bu vision board dediğimiz olay var ya, o gerçekten hepimizin hayatına girdi, <chuckles> değil mi?
bir hayat Evet. Evet, ya, benimki biraz daha o görsel, eee, şöleni sunmayan tablolar hani düz, bildiğimiz böyle Excel tablosu gibi. <chuckles>
Hı hı. Güzel, güzel. Aslında burada önemli olan şey şu zaten. Kendini çözmüş olman ve kendini ileriye götürebilmek hangi planı uygulaman gerektiğini bilmen. Çünkü sen bu şekilde işlediğini düşünüyorsan senin zihninin ve beyninin, bu şekilde yapman en mantıklısı olacaktır. Yani, aslında bunu çözebilmek çok mantıklı, fark ettiysen. Bunu çözemeyen insanlar genellikle hedeflerine ulaşırken çok zorluk hedef dahi belirleyemiyorlar.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Kesinlikle.